Ayan, hello po magandang hapon.
Ah, yun. Ayan, magandang hapon din sayo.
Mm, kamusta mo naman po kayo? Eto mabuti naman. <chuckles> Ganun din naman po, mainit pa rin po sa inyo o maulan na rin po?
Kamusta? Eto okey lang, ikaw ba? <chuckles> Mm. Mm. Mainit pa din dito, sobra.
Ayun nga po. Kaya nga po sana mag tag-ulan na eh, 'no? Mayo na po eh, sa tingin ko sa June pa po 'yan mag-uulan.
Hmm. Totoo. Mm. Mm, na-adjust na siya ngayon. <chuckles>